うん、おっしゃる通りですね。うんうんうん。
うん。大学に入るだけだったらね、いわゆる一般的な勉強でいんですけど、そ、だからそこのところがまだやっぱ、ちょっと足らないのかなって気がしてるんですよ。
うんうんうんうんうん。確かに確かに。
もう、その、卒業した大学とは、卒業以来全然、話し合いとあ全くもって没交渉ですから、そこに行くのは、多分、通信今だと、通信課程がないところはちょっと無理なんですよね。の場合は、住んでるとこが住んでるとこなんで、うんうん。
まあ、たしん。 はい。 うーん、なるほど。はいはいはいはい。なうーん。
そうすると、どこまでの知識があれば、修士で受け入れてもらえるかってゆうのが、1つの懸念材料なんですよ。
うん、ふんふんふんふん、なるほどな。その、じゃあ、今の段階で、えっと、まあ、定年退職まで、で、こう使える時間だったりとか、こ、よご予算って、ま、結構、あるっちゃあるかなってゆう感じなんですかね？
う、うん、で はい。 はい。 はい。

うんうんうんうんうんうん。 なるほど。
自由に使える時間は、そんなに豊富にあるわけじゃない
うん、ふん。えっと、あと何年こう、具体的な数字で、何年ぐらいで定年退職なんですね。
あと、だから、丸4年ですね。
4年か。
はい。
ま あと4年って考えると、今からスキマ時間で勉強していって
はい。
なんかその、そこの効率化を図れば、全然、あの、最初から修士ってゆうところでも問題ないのかななんて思ったりは
はい。 ああ、よねんっていう時間をね、うん、ちゃんとちゃんと、きちんとややれれば、うん、試験に受かるレベルに持ってけるかもしれないってことですよね。
うん、ううん。はい。 そうですね。
うん。確かにその可能性は捨てちゃダメですよね。やりやりたいんであれば、なんて言ったらいいんだろう、やるしかないっすもんね、こればっかりは。
うーん。